А вот как ты думаешь, э, выгодно ли жертвовать сейчас ради пенсионного комфорта?
Думаю да, только тут вопрос встает, а в какой мере жертвовать?
Мгм. Ну и вот ты насколько готова жертвовать сейчас, ради этого, ради будущего так сказать. <laughs>
М. <laughs> А вообще, я думаю я думаю по европейским стандартам, я об этом начала задумываться немножко поздно, то есть ближе к 40.
Мгм.
По идее нужно об этом думать уже с 30 лет, вот по всем, э, правилам финансирования, э, т э, э, грамотности грамотности, финансовой. То есть, э, ну получается, если у тебя в идеале еще остается 20-25 лет, это время, оно не такое длинное. Чтобы у успеть отложить что-то, э, к твоему так называемому комфорту в пенсионном возрасте.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Ну, а, э, как вот ты, э, говоришь- отложить? То есть ты сама должна откладывать куда-то или, ну не знаю, платить, э, будет, например, твой работодатель. Э, смотря какую работу ты видимо, да, выполняешь?
Как я это устраиваю? Взносы делать, да. Да-да, так как у меня, так как у меня нет постоянного трудового договора, и нет вот этих пенсионных взносов, э, в казну, а, мне приходится думать об этом, то есть я уже об этом подумала, мгм, заботиться об этом самой. То есть мне нужно откладывать определенную сумму на пенсию.
Ага. Ага. Мгм. Мгм, понятно понятно. Ну, а, м, ты думаешь, что вот, э, за тот срок, э, который остался тебе до пенсии, ты не сможешь отложить, м, достаточно средств, потому что начала чуть позже?
Ну как? Два <chuckles> 25 лет? Ну это не так много, в принципе, кажется. По идее, человек должен, сколько там, 40 лет откладывать. Нужно полных 40 лет проработать, чтобы, э, отложить себе на хорошую пенсию. И в этом плане, так как у меня не так много времени, ну, сам бог это знает, да в я м чем-то, да, мне приходится чем-то, можно сказать, пожертвовать. Но опять-таки жертва- это очень такое большое слово, жертва. Тут в первую очередь надо рассчитать вообще, сколько ты, э, как какой у тебя бюджет, какие у тебя расходы. Ну, вот так вот, э, надо прям вот табличку такую сделать, какие расходы, и сколько ты можешь себе, и сколько ты должна, вообще, откладывать каждый месяц, на свою, так так называемую, будущую пенсию, или ренту, как ее тут называют.
Мгм. Мгм мгм. Мгм, ну. Ну да, да, понятно. <laughs> Мгм. Мгм. Ну, вот эти твои, ам, так сказать, э, м, средства, которые ты от хочешь откладывать, или откладываешь уже, они как-то существенно влияют на качество твоей жизни сейчас. То есть ты что-то, прямо себя в чем-то сильно урезаешь?
Расчеты? Мгм. Ну нет, ну уж так так, э, слава Богу, ну, не так, но мне уже задумываться. Эт это банальный вопрос. Э, например, прежде чем о купить какое-то одно красивое дорогое платье, я подумала, что эта сумма, я ее добавлю к своему пенсионному накоплению, или я вложу это в какие-то акции. То есть, ты так я не то что постоянно об этом думаю себе урезаю, но у меня эта мысль она всегда есть.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм, понятно. Ну, знаешь, остаться всё-таки без очередного платья, наверно, это, ну, это не очень обидно. Как-то это не очень, наверно, влияет на качество твоей жизни. И всё-таки, на самом деле, лучше в этом случае позаботиться о будущем. А, если бы ты, например, не знаю, экономила на еде, ну, наверно, это было бы з как-то <chuckles> как-то странно. <laughs>
Да. Да-да. Мгм. Но но но, <chuckles> нет. Это <chuckles> то да, то есть я тут уже у меня такой рациональный подход. В первую очередь, ты тратишь на самые такие важные нужды, которые поддерживают твое здоровье, твою красоту, то есть на красоте я стараюсь не экономить. Для меня красота это продо это продолжение молодости, ну как это соединено для меня. То есть на этом- нет. Но вот, например, а, расходы, которые уже крупнее, например, м, путешествия. Путешествия- тут уже я, ну, я конкретно, я, а, вот считаю, вот сколько раз можно это сделать в год и какой должен быть бюджет. То есть тут у меня такой бухгалтерский уже подсчет, я рассчитываю.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Ага ага. Мгм. Понятно. Ну, раз это касается денег, наверно, в общем-то и нужен такой вот серьезный бухгалтерский подход. Ну, деньги же любят счет, <chuckles> как говорится. <chuckles>
Да-да, <chuckles> деньги любят счет! Да. <chuckles> Я раньше об этом не думала, то есть всегда как-то казалось, что боже, ну ну чт скучно думать о пенсии в 30 лет. Это, вообще, что-то был какой-то нонсенс. Но, по идее, люди грамотные, кто грамотный, я говорю. Грамотные- они об этом уже, ну, а, к этому они готовятся. Пои пол Ну, в Европе обычно так: если ты устраиваешься на работу, то если у тя п м твой работадатель достаточно крупный и сильно стоящий, то предлагает тебе дополнительно еще дополнительное, а, м, ну как называется, откладывание твоего будущи на на твою будущую пенсию. То есть дополнительно плюс еще. И
Ага. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну, значит, ты поскольку у тебя, я так поняла, нет постоянного работодателя, ты должна сама об этом думать. Ты, видимо, выделила себе какие-то, ну, такие приоритеты, от которых ты отказаться не можешь, да. И что-то такое, м, что мо ты можешь откуда ты можешь эти деньги взять. Ну, вот, например, там платье, или может быть там лишний раз не поехать в путешествие. Но, например, как здоровье и красота, мне кажется, это вообще взаимосвязано. Это
Да. Да, да. Да, да. Или может сократить в Здоровье, особенно, да. Вот, кстати, жертвовать! Ну, слово "жертвовать"
Да. Это вот ка что-то такое, из чего ты деньги не вынимаешь.
Да-да, стараюсь, но по крайней мере стараюсь держаться как-то в этих рамках.
Мгм. Ага. Мгм. Понятно. Ну, а вот, э, как-то эти твои откладывания на пенсию, они, не знаю, ну, влияют на бюджет твоей семьи или ты этого почти всё же не замечаешь?
Ну, где-то, ну, можно сказать, опять-таки, ведь вопрос: сколько ты откладываешь?
Мгм. А ты откладываешь какую-то постоянную сумму или смотришь постоянную. Мгм. Ага.
Э, тут всё зависит ведь Постоянную сумму, да, которая автоматически отсчитывается каждый месяц. Она отсчитывается так, т чтобы никто не забыл всё это делается. А, ну тут ведь только еще жертвы- это ты ведь не только ради, не только вопроса денег. Э, жертвуется еще как, ну, как жертвуется- нужно подумать наперёд вообще, а, как ты хочешь проживать свою старость. Вот вот только вот сейчас, ам, я разговаривала со своими подругами, то есть они приблизительно все моего возраста, и все они бегают со своими детьми: тэ курсы, кружки, учеба. Они с ними бегают. И, м, потом просто я вот им поделилась своим мнением, что да, сейчас заняты, бегаете туда-сюда, придет такой момент, когда дети вырастут. И это достаточно быстр- 16
Мгм мгм. Мгм. Ага ага. Мгм. Да, когда-то он ёт действительно.
и т дети вырастают, и получается, ну, такой синдром опустевшего гнезда будет. Да вот, то есть ну, еще не старость лет, но уже такой возраст, и ты, получается, вот вот, э, к друг тебе нечем заняться. Этих, э. <laughs> И
Мгм. Ну да, потому что день наполнен именно именно был наполнен из-за детей, а сейчас детей нет, и и получается, что и заняться нечем, да.
Чем заняться? Да, и, то есть, надо уже надо как-то на на будущее уже и подумать: где ты будешь жить, в каком окружении ты будешь жить, то есть в каком городе. Так, чтобы у тя на старость лет было какое-то занятие, какие-то кружки, хобби, то есть, ну, чтобы не сидеть дома возле телевизора. Вот я в, м
Да. Мгм. Да да да да. Чтобы это не была какая-то унылая старость в 4 стенах, тока в ожидании того, что, когда там дети ко мне придут. А у детей понятно, что будет своя жизнь, и не всегда они, э, каждый день там, например, да, смогут заходить.
Скучная такая, никому не нужная, ну в Да! Ты И об этом надо думать. Вот, ну, уже надо сейчас, то есть подумать. Во-первых, где ты будешь жить? В каком городе? В каков эф в ну, к что вокруг тя будет окружено? И, э, ну, и конечно же, это это здоровье. То есть, а
Да. Мгм. Ну, здоровье, да, это важно.
Это уже ток я же не считаю как, а, жертва, то есть нужно, а, в вкладывать в свое здоровье. То есть, эм, нужно, как, опять-таки, э, э, иметь, э, хорошее питание и жертвовать ты в этом смысле, что нужно себя урезать в плохих продуктах.
Мгм мгм.
То есть те, которые, наоборот, э, портят твое здоровье- в этом плане, и эм. <grunts> Так же ты, получается, ты инвестируешь в свое будущее, но ты жертвуешь чем-то сейчас в плане, что ты, ну, не позволяешь себе таких каких-то с чего-то нехорошего съесть.
Мгм. Ну, понятно.
И нет, не поздно лечь спать. Ну, то есть такие вот, да, элементарные, э, элементарный, э, распорядок распорядок дня, ам
Мгм.
То есть, вот, ф для меня это в ка для кого-то это может быть жертва, дл для меня это, м, такая вот дисциплина.
Ну, хорошо, например, м, а, можем представить такую ситуацию, что, ну, не знаю, что-то случилось и, например, вот этой суммы, м, которую ты откладываешь, э, каждый месяц, ну вот у тебя никак не получается отложить. И что ты будешь делать? Ты будешь урезать свой бюджет, чтобы всё же отложить
Мгм. Мгм. Откладывать? Ну, откладывать надо. Тут получается уже, тут надо делать такие расчеты, где можно это урезать, где можно, но еще вап в принципе, надо еще потом, где ты можешь эти деньги заработать и как заработать. То есть, это не т это деньги- это ведь не только экономия, не только на чем ты экономишь, но и где ты можешь их заработать и как заработать. Только в таком плане.
Мгм мгм. Мгм. Ну, а вот ты эти деньги откладываешь- это какой-то у тя специальный счет для этого заведен?
Да, это, то есть со со счета откладывается, это уже идет в специальный, э, фонд, котора э, они управляют. Они управляют этими деньгами, у тя какой-то там, какие-то проценты есть в зависимости Да, конечно, да, процент- они нужны, а тут м, в деньги-то, они теряются в инфляции через
Мгм. Ага, еще и проценты набегают? Мгм. Мгм. Ну да да да да. Ну, это хорошо, что вот и есть такие возможности, такие какие-то фонды, где можно накапливать деньги. Ну, в общем-то, это, конечно, разумно, потому что если ты, в общем, придешь к своей старости и ты будешь, э, ну, совершенно не обеспечен ничем, ну, это будет очень печально. То есть получится, что ты тяжким грузом <chuckles> ляжешь на плечи своих детей.
Мгм мгм. Да, это очень, да, и тут очень грустно. Детей, да и, м, и ведь это же, ведь еще, м, самое страшное самое страшное дома, када ты, м, в старости, к что будет потом, жалко, а, время-то, ну вот, самое дорогое на этой планете- это время. Для всех. Ну, неважно для кого: хоть тн т миллиардер, хоть <chuckles> хоть ты бедный- время. То есть время- вот оно самое. Оно от всех утекает. И когда определё проходит определённое время, вот это вот сожаление, что: "Ах, почему я тогда этого не сделала?"- это очень такие, м, очень горькие сожаления. То есть вот
<chuckles> Ну Да, конечно. Мгм. Да, и главное, что ничего не исправить уже и не вернуть.
Да, то есть время, да, на время ты назад не купишь. Вот ну никак, и не заработаешь ты его назад. Вот, э, я вот с такой очень прагматичной немножко, такой, можно, да, сказать, депрессивной, но это, ну, вот надо об этом думать.
Да. <laughs> Ну нет, это это не не депрессия, не депрессивные такие мысли, а это, ну, это разумные, наоборот, мысли, которые, ну, м, как раз вот именно, если ты не будешь сейчас об этом думать, то старость твоя будет очень депрессивная, прямо очень. <chuckles> Так что, во-первых
<laughs> То есть Мгм. Н-да. Ну, еще в плане и общения, то есть, э, надо общаться уже сейчас так со своим близким, со своими детьми, чтоб потом, м, не было чтобы не было потом сожалений.
Мгм мгм, да. Ну и с другой стороны, вот эти накопления, которые ты вот сейчас делаешь, и они дадут тебе в старости какую-то финансовую независимость, и ты не будешь, э, зависеть, да, от детей, не знаю, там, от мужа, еще там от кого-то, от сестры, от брата, и будешь там всё время
То есть как это-то подходит? Мгм. Какую-то, да, какую-то. Мгм. Ну, от мужа так и так буду зависеть, так и так. То есть, ну, тут- это реальность. А, имеется в виду, ну, что что-то я делаю для для своего будущего. Тс т что-то.
Ну да. Ну, понятно, что все равно мы все родственники, конечно, мы все друг друг от друга зависим в какой-то степени, но это
Мгм. Да да. <chuckles> Идеально, независимый- вообще такой, нету такого, поня
Ну да, такого не бывает. Но все равно это будет какая-то твоя некая, ну, хотя бы, ну, может быть, финансовая какая-то сва бода, да что ты не будешь, во всяком случае, ты не будешь мучить своих, там, родственников каких-то, потому что они должны будут тебя содержать, потому что ты вот об этом раньше не подумала.
Мгм мгм. И Н-да, да. Это тяжело, да.
Ну, то есть с со всех сторон, куда ни посмотри, всё равно, м, вот эти вот какие-то, м, накопления для пенсии, их необходимо делать.
Это не тока накопления, и тут уже, вот уже щас, не в моей ситуации, то есть вот такие в б а, определенные примеры. У меня есть примеры, а уже они не девушки, ну, уже такой возраст за 40, то есть до сих пор которые, ну, живут для своего комфорта. У них своя работа, свои путешествия, то есть они живут вот так вот- свободной жизнью, но <grunts> немножечко страшно, вот, становится, когда тебе с всю жизнь 40 лет тебе не будет, так. Когда тебе будет за 60, вот тогда немножко
Мгм. Ага. Ага. Мгм. М, да. Действительно, и вре бежит очень быстро.
ну, с за таких людей страшно. Быстро, да. То есть, э, вот вот им, например, они не хотят терять своего комфорта сейчас, своей свободы, то есть хочется вот жить так, как ты хочешь жить, но так всегда не получается. Вот вот тут это такой пример, где ну надо жертвовать, в чем-то надо сейчас уже жертвовать, чтобы потом был какой-то комфорт шо шт Ну, как, не тока комфорт, чтоб ты чего-то достигла, вообще, в этой жизни. Не тока ты одна сама, но и у тебя
Мгм. Мгм. Ну <grunts> да я согласна согласна, что в общем, ну, как бы, нужно всё время думать о будущем. Я так думаю. Да ведь?
Конечно, да, э, планы, долгосрочные планы, да, э, долгосрочные, в конце концов, эт он долгосрочные
Mгм. То есть, конечно, это очень кажется так хорошо, когда ты живешь одним днем, и каждый день у тебя прям праздник, каждый день у тебя радость, но, а, иногда же получается так, что жизнь так поворачивается, что заканчивается и радость, и праздники, и всё на свете.
М да, да, да. Да, это напоминает вот это вот ля басню про кто ж там была Там был Муравей, "Стрекоза и Муравей". Вот, м, вот. Вот Стрекоза. <laughs> Не зря женщин, <chuckles> некоторых, таких называют "Стрекоза". Вот.
"Стрекоза и Муравей"? <laughs> Да. Да Да-да-да. "Ты всё пела" <laughs> Вот. Да, да, да. Так что все-таки мысли о будущем, ну их, в общем, не надо их из головы убирать. Всегда это надо держать в голове. Мне кажется, да ведь?
Надо. Ну, делать, и принимать, э, принимать к этому какие-то шаги, какие-то действия.
Да. Да-да-да. Даже если ты, ну не знаю, действительно, не купишь себе лишнее платье, ну прям это, ну не смертельно.
Ну да, да.
Ну что ж, спасибо тебе за разговор, было интересно послушать твои мысли, что ты думаешь о жертвах ради будущего. Спасибо. <chuckles>
Мгм. <laughs> Да. <chuckles> Мне было интересно тоже пообщаться, и поделиться этим. Спасибо тебе! Пока!
Пока.